Mais du coup, est-ce que la sé la la série a une fin en soi? Genre vraiment tu as tu as tu as le début de de l'histoire et la fin de l'histoire? Ou c'est genre juste, ils ont donné un petit peu de suspense en mode: «OK bon,» de suspense en mode: «Ouais, si la saison 9 elle marche, bon, beh, peut-être il y aura une 10e, une 11e et cetera». Non? OK.
Oui. Non. Non, là, tu so alors c'est c'est toujours ouvert hein parce que parce que c'est t c'est il y a toujours une possibilité, mais il y a une vraie conclusion. Mais d'ailleurs, ça arrive même au quand même globalement, mise à part à la fin de la saison 2, heu, où vraiment, heu, là tu dis: «C'est pas possible, je veux savoir la suite, qu'est-ce qui veut f». Heu, les autres saisons ont quand même, heu, un épisode, heu beh peut-être que d'ailleurs peut-être qu'ils ont été je sais pas, peut-être critiqués ou les gens ont été trop frustrés à la fin de la saison 2. Heu, les autres saisons ouvrent toujours quand même sur quelque chose. Ah, quand même, la fin de la saison 3, elle est rude aussi, hein? Franchement. Mais mais après, heu mais, heu mais ça va ça va c'est tu tu le vis quoi. <chuckles> Mais par contre, ouais, heu c'est c'est c'est je t'en prie, vas-y.
Ouais. <chuckles> Ouais. Ah oui, carrément! <chuckles> Ouais <laughs> Ouais donc pour t Non, non j'ai c'est c'est, ouais donc pour toi, c'est c'est vraiment genre la série, heu, à à regarder au moins une fois dans sa vie quoi!
Bah, je pense oui. Après, c'est encore une fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont si si si tu aimes, heu, les séries médicales, heu, c'est sûr que ça va pas être le truc. Si tu aimes les séries Sci-Fi, c'est sûr que ça va pas être le truc. Les séries d'horreur, ça va pas être le truc. Le heroic fantasy, ça va pas être le truc. Mais, par contre, si tu aimes les séries un peu, voilà, heu heu, policières, heu. Il y a un mélange de police de policiers et de politique, en fait, surtout de politique. Oui, donc il y a un côté intellectuel, bien sûr, c'est très poussé. Et d'ailleurs, heu, la saison 3, pour gagner du temps, pour connaître la suite, je l'avais vu en VO non sous titré, j'avais réussi à me la procurer pour pas attendre que que ce soit traduit et diffusé sur TF1. Faut t'accrocher hein? Si si, même si tu ça, si tu as des notions, parce qu'il y a beaucoup de termes techniques. Et effectivement en en VOST, faut t'accrocher. Mais, heu, non non, c'est ouais c'est la série et je rêverais de ne l'avoir jamais vu, et de la découvrir aujourd'hui quoi.
Grey's Anatomy. Intellectuelles en en fait, finalement. Un petit peu. Ouais. Mmh, mmh mh. Mmh. <chuckles> <laughs> Eh beh oui, je me doute. Han! Z et au De de d'avoir une petite perte de mémoire encore une fois et puis de redécouvrir, heu, cette série. Mais en tout cas merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette série. Franchement ça m'a donné, heu, grave envie de la regarder. En plus, moi j'adore les les les films et séries donc, heu, c'est avec grand plaisir que, heu, tu vois je vais je vais peut-être la télécharger, ou regarder sur HBO ou quoi là, et me et me lancer là-dedans. Après, elle est un peu longue quand même mais, heu. <chuckles>
<chuckles> Ah ouais. <chuckles> Ah! Je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. Ouais, mais tu vas pas voir le temps passer. Je te jure, tu verras pas le temps passer. C'est hyper chronophage quoi, tu vas oublier. <laughs>
Ouais c'est vrai c'est vrai. Bon ben beh <laughs> Mais trop cool, merci beaucoup en tout cas pour le tips. <laughs>
<chuckles> Merci à toi!
Han!

Heu, c'est en fait ils ont donc, heu, Jack Bauer est un agent de ce qu'on ap ce qu'ils appellent la cellule antiterroriste no antiterroriste, heu, basée pour le coup à Los Angeles. C'est une entité qui n'existe pas, qui avait été inventée pour la série. Mais ce serait un équivalent d'une cellule telle que le FBI ou la CIA. C'est-à-dire que c'est, heu, une une, heu, organisation gouvernementale, heu, et en fait qui lutte, bah, comme son nom l'indique contre le terrorisme et heu, et en fait donc tu vas suivre bah, alors après le le fond, heu, est différent d'un épi de d'une saison à l'autre. Mais, heu, par exemple dans la saison 1 et passe moi l'expression, c'est du pipi de chat à côté de la saison 2 et de la saison 3. Mais déjà quand tu le regardes la 1re fois tu dis: «Waouh c'est génial!» En fait, heu, il ça se passe le jour des élections primaires de Californie, et en fait, et c'est là que c'est cette série est totalement dingue, c'est que le sénateur de de Californie, David Palmer, donc, heu, est est en passe de devenir le 1er président noir américain aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il il est pas encore élu, mais, heu, c'est la prem la 1re fois. Il faut savoir que Barack Obama, à l'époque, ç ça n'était pas encore arrivé, que le 11 septembre, ça n'était pas encore arrivé puisque c'est, heu, c'est sorti en 2001 mais donc ça a été tourné avant et puis de toute façon même diffusé avant et de toute évidence, je pense, mais ce n'est pas que moi, il y a aussi quand même, heu, un vrai aspect sociétal. Je pense que ça a mis en tête tellement l'acteur qui joue le rôle du sénateur David Palmer est génial et puis attention spoiler alert dans les autres saisons, il est président des États-Unis. Je pense que je pense que Barack Obama peut le remercier.
OK. Mmh mh. Ouais. OK. <chuckles> <chuckles> Ah, ouais, OK. Ouais. Ouais. Et oui 2001. Ouais, ouais. Ouais. Mmh mh. <chuckles> Ah, ouais. <chuckles> Ah bon. <chuckles>
Vraiment. Ah c'est oui, t c'est sûr et certain. Il y a eu vraiment heu, ça a pu mettre dans la tête des Américains que finalement il peut y avoir un noir américain à la tête, heu
Ah tu penses tu penses qu'il y a un lien? C'était possible quoi. <chuckles>
Non, mais c'est vrai hein, c'est vrai. Vraiment, je le dis s heu, 1er degré quoi. Je suis vraiment convaincu que et je p et je je suis pas que le seul. C'est à dire que tu après, heu, si tu tapes quelques recherches, oui, c'est c'est ça a forcément eu un lien de cause à effet. Ça veut pas dire que Barack Obama n'aurait pas été zé n'aurait pas été élu pardon. Mais, heu, <chuckles> mais je pense que ça y est pour beaucoup.
Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Non, non, bien sûr. Mais ça a planté une petite graine dans la tête des, heu, des Américains. Ouais, ouais OK.
Exactement. Ouais, tu sais, les Américains sont très influencés par ce genre de choses hein. Il y a quand même, c'est c'est l'un des rares pays où un pr un un acteur a été élu président des États-Unis, Ronald Reagan. Heu, qu'un acteur a été, heu et et, heu, Arnold Schwarzenegger a été gouverneur de Californie. Bien sûr.
Ah, mais alors là, ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est ce que j'allais te dire, ouais, Schwarzy. Mmh.